فعلًا، فعلًا شعور مُرهِق جدًا فكرة إن أنت نايم مش مرتاح، لإن نومك ده اللي بيخلّي جسمك يستعيد نشاطه تاني ويستعيد الحيويّة والطاقة والتركيز وأي حاجة بتحاول تعملها خلال يومك، ده بيكون بسبب النوم الكويس، النوم الصحّي، ففكرة إن أنت نايم مِقلَّق ونايم يعني زي ما يقولوا مفَتّح عين ومغمض عين ومش مرتاح أكتر حاجة ده بيخلّيك ت بيأثّر على تاني يوم وبيأثّر على على تركيزك وبيحسّسك كده إن أنت مقريف، فده طبيعي يعني طبيعي شعورك وطبيعي إحساس زعلك وإن أنت متأثّر بسبب الموضوع ده، وأنا فاهمة ومقدّرة ده كويس ومقدّرة شعورك أوي يعني. طيب أنت أصلًا على على مدار اليوم يعني بتستخدم التليفون بتاعك كتير وخصوصًا، خصوصًا الوقت اللي قبل النوم؟
إمم. بُصّي هو أيوه، آه، يعني هو طبعًا التليفون معايا بيبقى في كلّ حتّة يعني مِهت يعني إن أنا باتابع عليه شُغلي وباتابع عليه آآ حاجات كتير فايلات كتير مثلًا، تاسكات مثلًا خِلصِت والّا ما خِلصِتش حاجات كده كتير، غير كده طبعًا التليفون رفاهية مَصدَر رفاهية، هو مص يُعتبر من مصادر الرفاهية الأساسية يعني، مثلًا أشوف الsocial media باسكرول مثلًا باقعُد أتكلّم مع أصحابي، أتكلّم في التليفون نَفْسه، فلأ دايمًا بي بيفضل معايا التليفون خصوصًا برضه لو لمّا باكون داخل أنام ولسّه برضه مش في النوم أوي فباخُش بقى اللي هو باقعُد أسكرول شوية حلوين ساعة كده والّا حاجة لحد ما ما النوم يغلبني، وأبدأ أحس إن أنا فعلًا عايز أنام فبالتالي ال آه، طبعًا التليفون معايا دايمًا في كلّ حا في كلّ حاجة.
إمم. أيوه. إمم. إمم. فاهماك، آه. إمم. طيب أنت لمّا بتصحى من النوم بتشرب قهوة أو على مدار اليوم عمومًا بتشرب قهوة يعني م من الcaffeine عمومًا بتشربه بشكل كافي أوي في اليوم، والّا عادي بالنسبة لك؟